Okay, ma ti piaceva questa sensazione o ti ha pr cioè, magari, l'hai vissuta in maniera negativa?
Guarda, ehm, all'inizio non ci facevo caso, anche perché ero concentrato dalla salita e dalla fatica. Perché, sai, farti questi percorsi d'estate ha un suo peso, senza considerare il peso del dello zaino, dove c'avevamo caricato qualche 8 bottiglie d'acqua più qualcosa da mangiare, e il dolore ai piedi, insomma, voglio dire e e -e eh, ecco.
Okay. <chuckles> Cer E beh, e beh, certo. Chiaro. Eh. Esa certo. Sì, sì. <chuckles> Una bella sfacchinata, ecco.
Diciamo di sì. <sucks teeth> E l la cosa, mhmm, diciamo, bella, no, era proprio questa s sensazione all'inizio, perché la vedi per bella.
Mh-mh. Sì. Certo.
Poi, quando arrivi alla grotta, non ti dico, pare che hai fatto, ne so, un tragitto di quelli olimpionici, hai vinto la medaglia d'oro quando arriv ecco. Mh.
Capisco. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Perché, ma ma poi lì, qua cioè, quanta quanta gente c'è una volta che arrivi alla grotta? C'è qualche, mhmm, qualche persona del del posto che ti che ti indirizza?
<inhales> C'è il proprietario c'è il proprietario che t'aspetta perché tu hai fissato un appuntamento con lui e a tale ora avresti fatto la visita.
Okay. Ah! Certo. Ah, okay. Okay.
Solo solo che il proprietario del terreno è bello fresco e riposato, giustamente, perché s eh, noi, invece
Certo, esatto. E lì e già lì. <chuckles>
diciamo che eravamo semidistrutti già all'arrivo. Però
Immagino. E poi avevate ancora tutto il ritorno da fare.